السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار؟
الحمد لله بخير والله، وأنتِ إيه الأخبار؟ كُلّه بخير؟
آه الحمد لل بيح خير الحمد لله. طيب عايزين نتكلم بقى عن الأكل أكيد طبعًا كُلّنا بنحب الأكل ما فيش حد فينا ما بيحبش الأكل يعني. بل يعني ممكن تكون هواية عند بعض الناس يعني، للأكل ده أنا أعرف ناس هوايتها كده إن هي تقعد تاكل وبس يعني ما بتعملش أكتر من كده.
الحمد لله. طبعًا، طبعًا. آه، آه بس تاكل <chuckles> صح والله، ده أنا ده خدي بالِك <chuckles>
بالضبط آه، طب ده حلو، طيب بما إن أنت أكّيل بقى وفعلًا بتحب الأكل لدرجة إن هو تحوّل لهواية عندك يعني، هل مثلًا في طبق معيّن كده أنت م مفضّل عندك؟ اللي هو إيه، لأ أنا لمّا باجي آكل الطبق ده آه بافتكر ده أنا والدتي مثلًا كانت بتجمعنا مثلًا يوم الجمعة وكانت دايمًا بتعمله عشان ده يوم اليوم الوحيد اللي يمكن العيلة كُلّها متجمّعة فيه، لأ ده أنا متعوّد مثلًا ناكله في العيد مثلًا ي زي مثلًا فسيخ ورنجة مثلًا ن مربوط دايمًا بجو شَم النسيم. هل أنت عندك طبق معيّن كده والّا لأ؟
آه. آه. أيوه. أيوه. والله أنا باحب أنا باحب جدًا المكرونة البشاميل و آه، وليها يعني هي ت تحس إنها حاجة مربوطة بالعيل لأن أنا وخالي ودايمًا في مكرونة بشاميل ده اليوم ده يعني عالمي ده هو بيبقى يوم جمعة الصراحة، بيبقى دايمًا يوم جمعة. آه يوم جمعة مكرونة بشاميل وفي فراخ، خلاص كده ده أحلى يوم بالنسبة لنا، فكانت جدتي وجدتي دايمًا هُم مشاركين في ال في العمل ده، هو الطبق ده هو أحلى حاجة حاليًا بس طبعًا لمّا سافرت ومشيت آآ، بقيت اللي أنا بقى طبعًا عايش لوحدي، فأنا ما كنتش أعرف أطبخ، وماكنتش باعرف أطبخ خالص بس بدأت أتعلّم بقى الطبخ لأن أنا باحب باحب آكل الأكل ال المصري وفي نَفس الوقت أتعلّم أكلات تانية مختلفة، وأبدأ بقى إن أنا أميكس كُلّه كده مع بعضه بقى، يعني أنا اب على ده وع فأعمِل أكلات مختلفة مع نَفسي يعني. بس.
إمم حلو. إمم. حلو. أيوه، صحيح، إمم. حلو جدًا. إمم. إمم. إمم. تمام. تمام. حلو. حلو، يعني بتحب اللي هو أكلك الأكل الطبيعي بتاع بلدك اللي أنت متعوّد عليه، بس ما فيش مشكلة عندك إن أنت تجرب أكل من ثقافة تانية وتشوف إيه اللي يعجبك منه. طب أنت بما إن أنت متغرب دلوقتي و وقاعد لوحدك يعني، هل أنت م من الناس اللي تحب مثلًا أنت اللي تطبخ بإيدك مثلًا والّا آآ تشتري الحاجة جاهزة؟
ن آه. أوكي. آه. أها.